Ah, okay, ja. Aber jetzt dann, weil du gemeint hast, jetzt euch da was Kleines zu mieten, jetzt für die nächsten 2 Wochen, das ist schon so 'n bisschen was ausgeben und, ne, Freude im Jetzt spüren. Was ist das denn dann? Ist es jetzt also, was macht den Unterschied zwischen im Wohnmobil sein und im irgend 'nem festen Ort zu sein?
Mhm, 'ne feste, eigene Dusche zu haben, die man nicht teilen muss. <laughs> Äh, so die kleinen Alltagslus Luxussachen, ähm, dass man, ähm wir stehen auch viel frei so und natürlich könnten wir auch mit'm Wohnmobil auf so 'n, äh, Campingplatz gehen, aber da hast du dann auch, ähm ach, wir wollten mal raus aus der Karre auch, einfach, dass man 'n bisschen mehr Bewegungsfreiraum hat so, ne? Dass man so 'n größeres Zimmer hat und 'n vielleicht auch mal 'n größeres Bett. Das Bett ist 'n bisschen kleiner im Wohnmobil, ähm, <chuckles> in der Hütte, die wir gemietet haben. Äh, 1 ah ne, nicht ganz, 1,35 glaube ich. Ja.
Ah okay. Mhm. Mhm. Wie groß ist das im Wohnmobil? eins vierzig oder? Oh wow, ja das ist ja wirklich das ist ja so Studentenzeit, meine Güte.
<laughs> Genau, mit Hund noch. <laughs> Ja, mit mit mit also kleinen Hund natürlich, aber
Was mit Hund noch? Der ist Der ist auch noch im Bett oder wie? Okay. Oh, noch weniger Platz, meine Güte. Ja, dann ist das ja jetzt wirklich wahrer Luxus da, ne? Mit mit fester eigener Dusche, ähm, wahrscheinlich warmen Wasser die ganze Zeit, großes Bett, ähm, Raum, in dem man sich bewegen kann. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Und besteht Vorfreude auf jeden Fall von deiner Seite?
Na ja klar, „Salty“ muss auch ins Bett. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Ja.